Ừm, bạn ơi, kiểu, ừm, đến cuối năm rồi ấy, nên là bây giờ mình cũng bắt đầu sắp xếp lại một cái số chuyện nó đã trải qua năm trong vừa trong năm vừa rồi. Ừm, người nào đã đến và người nào đã đi ấy. Nhưng mà khi mà mình sắp xếp lại ấy, thì mình nhận ra là có một người mặc dù người ta với mình thì đã không có liên lạc cách đây đã 3 năm rồi. Nhưng mà không hiểu sao một trong 1 năm trở lại đây thì mình luôn có cảm giác hối thúc làm mình rất là gọi là, tò mò về cuộc sống của bạn đấy. Và mình rất là mong muốn là nếu mà có cơ hội ấy thì bọn mình sẽ trở thành hai người bạn ấy bởi vì thực ra làm bạn ấy chỉ là, ờ, bạn gái cũ của mình. Và trước đây thì bọn mình cũng nói chung là chia tay về những cái xung đột thì cũng cũng không phải là quá to tát đâu, chỉ là bởi vì cái bọn mình, ờ, cùng đi nhau cùng nhau đi qua về cột mốc mà mình trưởng thành ấy. Thì khi mà bọn mình trưởng thành nhưng mà chưa đủ chín chắn để có những cái suy nghĩ nó hơi thực ra là ở phía mình là đúng hơn, thì coi như mình có những cái suy nghĩ nó hơi lệch lạc, ừm. Thì đúng cái lúc mà, ừm, mình đang trưởng thành thì, ừm, người con gái mà mình nghĩ là họ rất là tốt với mình, rất là yêu thương mình rằng nó đang ở cạnh mình, nhưng mà mình lại không biết quý trọng. Ờ, nhưng mà trước đây nha, trước khi bọn mình bước vào một mối quan hệ yêu đương á, thì bọn mình lại là những người bạn mà rất là chơi cũng rất là hợp tính với nhau. Mặc dù là từ đầu thì mình biết là bạn ấy thích mình rồi, nhưng mà thực sự bọn mình cũng có một khoảng thời gian dài làm bạn trước khi mới bắt đầu vào một cái mối quan hệ cơ. Nên là nên là thực sự là, để mà nói làm ừm, mong muốn của mình hiện tại á thì, thì thực sự để mà quay lại hay yêu đương lại thì mình chắc là không có đâu nhưng mà mình vẫn mong muốn là bạn ấy xuất hiện ở bên cạnh mình với cương vị một người bạn. Nhưng mà rồi mình cũng không biết là bạn ấy có đồng ý hay không ấy? Và có cách nào để mình vượt qua cái chuyện này? Có nghĩa là, ừm, một là gạt bỏ cái suy nghĩ này đi, hai là làm sao để có thể là, ờ, có thể trở thành một người bạn thật sự không ạ?
Ừm, sao vậy bạn? Ừm. À. Ừm, ừm. À, vậy đó hả? Ừm. À, cũng tiếc đó. Ừm. À. Ừm. Ừm, quá là tốt nè! Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình nghe bạn kể như vậy thì chắc thời điểm hiện tại bạn cũng rất là bối rối, đúng hông? Và cũng như là áp lực về cái việc là nên tiếp tục cái mối quan hệ làm bạn với người yêu cũ nè, hay là có bất kỳ cái dấu hiệu gì để bạn biết rằng cái mối quan hệ này đến cái hồi kết thực sự rồi nè. Ừm, nhưng mà bạn cho mình hỏi một chút nha, về cái mối quan hệ cũ đó đó, thì hai bạn, ờ, thực sự là chính thức quen nhau á là trong bao lâu nè? Và cũng như là cái nguyên nhân khi mà hai bạn chia tay, và khi mà chia tay á thì cái mối tình đó chia tay nó có được êm đẹp hông bạn?
Ừm. Thì bọn mình có một mối quan hệ nếu mà để mà gọi là bọn mình bắt đầu gặp nhau từ bao giờ ấy, thì bọn mình gặp nhau đầu cấp 3 cơ. Và bạn ấy có chia sẻ với mình là ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên mà bọn mình tiếp xúc với nhau thì bạn ấy cũng đã có một cái ấn tượng rất tốt và có một thiện cảm với mình rồi. Ừ. Thế nhưng mà, ừm, thực ra lúc đấy mình cũng mình mọi người hay bảo là con trai thì, ờ, lớn sau con gái mà, lớp 10 thì mình cũng chưa suy nghĩ gì đến cái chuyện yêu đương hay gì đâu. Mặc dù là thực sự chắc là cũng có cảm xúc ấy, nhưng mà mình có nói là, ơ, nhưng mà bây giờ mình chưa muốn yêu đương gì hết ờ. Ờ, khi mà đến lên năm lớp 12 thì mình mới nghĩ là chẳng nhẽ 3 năm cấp 3 mình không quen ai thì cũng phí, đúng không? Mà bạn đấy thực sự là cũng rất là tốt nữa, mình cũng, gọi là, chủ động, gọi là, bật đèn xanh, cũng như là, ờ, tỏ tình. Thì cuối cùng là bọn mình quen nhau từ năm mình nhớ là đầu năm lớp 12, và bọn mình kết thúc là cuối năm nhất đại học, mình nhớ là thế. Thì chắc là được 2 năm. Ừm, và cái lý do chia tay thì cũng có chia sẻ sơ sơ nãy là tại vì mình có những suy nghĩ không đúng lắm. Thì cụ thể đó là bởi vì khi bọn mình lên đại học ấy, bọn mình có những cái mối quan hệ khác, cũng như môi trường bọn mình khác, bọn mình học hai trường khác nhau. Thì mình khi gặp những người bạn bè ở trên đại học á thì mình được tiếp xúc với một cái văn hóa mới, và thời điểm đấy mình nghĩ như vậy là ngầu. Ờ, kiểu thế. Ừm, mình, gọi là nên là bạn mình có mình có một cái câu hát mình rất là nhớ ấy bởi vì là nó thực sự rất rất là đúng với cái trường hợp của mình. Là câu hát đấy là "Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh ở nơi đâu?" Thì thực sự cái lúc đấy mình đối mình đối xử với bạn nữ đấy như vậy luôn. Thì dần dần á, cái lúc chia tay á, thì dần dần thì bọn mình cứ như thế, lâu lâu, ờ, mình sang. Và cái thời gian cái chữ "lâu lâu" đấy càng ngày nó càng m một cái khoảng cách nó càng dài, từ cầu có thể là 1, 2 tuần, dần dần trở thành 1 tháng này, có khi là 2 tháng. Và cuối cùng là bọn mình im lặng để mà, gọi là, mất nhau luôn. Chứ đến thực sự đến bây giờ nhá, vẫn chưa có một lời chia tay nào được nói ra từ miệng của mình.
Ừm. Ơ, dễ thương quá! Ừm. Ừm. À, ra là vậy. Ừm. À, ra là vậy. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. À, ra là vậy. Ừm, vậy cũng hông tốt. Ưm, ừm. Kéo dài ra thêm. Ồ, ra là vậy, ừm, mình hiểu rồi. Ừm, đầu tiên á nha thì mình muốn nói là bạn cũng đừng tự trách bản thân bạn nhiều quá. Tại vì ở trong tuổi trẻ thì tất nhiên là hông thể tránh được những cái bồng bột, đúng hông? Thì biết đâu sau này 5 năm, 10 lăm bạn nhìn lại thì bạn cũng sẽ thấy là, à, cũng có những cái bồng bột nó khiến cho bạn nhớ cả đời chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng là một kỷ niệm cũng, ơ, khó phai và nó ghi dấu một cái cột mốc trưởng thành của bạn nè. Vậy, à, với thời điểm hiện tại bạn ha, thì hông biết là hai bạn còn liên lạc với nhau thường xuyên hông? Hay là có bất kỳ cái sự kết nối chung gì hông? Ví dụ như là trong đám bạn chung chẳng hạn?
Ừm, thực sự thì hiện tại mình bọn mình lâu lắm rồi không chưa liên lạc với nhau. Ừm, lần gần nhất nha là mình nhớ là Tết năm ngoái, thì lần đấy là bạn ấy gọi cho mình, bạn ấy bảo là à, thực ra là tại vì mình trước ấy, là mình đi gọi là, bọn mình có đi họp lớp, thì mình với bạn đấy có một người bạn chung, bạn ấy học khác lớp cấp 3 của mình, nhưng mà người bạn chung của bạn đấy với mình thì lại học c chung lớp với mình. Thì mình có chia sẻ với người bạn chung đấy là, ừm, mình rất là biết ơn bởi vì là bạn ấy đã ở bên cạnh mình trong những thời gian mình cảm thấy là khó khăn nhất từ trước đến giờ, và mình cảm thấy rất là có lỗi với bạn ấy bởi vì là mình đã đối xử với bạn ấy như vậy. Thế thì người bạn thân đấy mới về kể lại cho bạn đấy, và người và và và và người bạn người cũ của mình ấy, bạn mới vào nhắn cho mình là "Tại sao mà lúc nào cũng không có chịu nói ra? Tại sao cứ phải gửi lời nhờ lời? Và cứ lúc nào cũng phải là, ờ, muốn nói cái này muốn nói cái kia, mà sao anh không nói thẳng với em như thế?" Thì bạn ấy bạn ấy mới bảo là gọi điện đi để bạn ấy muốn nói chuyện, bạn ấy nói với mình là bê hôm bạn ấy ra Tết là bạn ấy sẽ, gọi là, đi định cư ở nước ngoài, thì bạn ấy muốn x xử lý hết tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, ờ, và nói hết ra những gì bạn ấy phải chịu đựng trong thời gian vừa qua. Thì bạn ấy nói chung là mắng mình một trận rất là to rồi dài, xong rồi tắt máy cái rụp rồi về luôn đó ờ, thì lần cuối thì nó không có trọn vẹn lắm, cung chỉ là bạn ấy xả hết những cái cơn giận của bạn ấy ra ấy. Còn, ừm, gọi là, có mối quan hệ chung thì đó, mình thì nghỉ để kể đó, bọn mình có một người bạn chung. Đấy, thực ra là có tận hai người bạn chung lận nha, và mình đều thân với hai bạn đấy và và bạn gái cũ của mình cũng thân với hai bạn đấy, mặc dù hai bạn đấy thì lại không thân với nhau, à, kiểu như thế.
Ừm. Ờ. Vậy hả? Ừm. Ố! Ừm. À, thì ra Ờ, ờ đúng hông? Ừm. Vậy Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, à, hổng sao đâu bạn ơi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi nha, cho nên là bạn cũng đừng quá là lo lắng nè. Vậy, à, tính tới cái thời điểm hiện tại nha, thì hổng biết là, giả sử á, cái việc mà quay trở lại duy trì lại cái mối quan hệ tình bạn này nè, thì hổng biết là có bất kỳ cái điều gì bạn lo lắng hông? Ví dụ như về phản ứng của người bạn cũ, người yêu cũ này nè, hay là có thể là hai bạn cũng đã có những cái đối phương mới rồi và cũng có thể là ảnh hưởng tới cái mối quan hệ hiện tại chẳng hạn. Thì, à, bạn chia sẻ cho mình những cái lo lắng, những cái suy tư của bạn nha.
Ừm, thì mình nghĩ là lo lắng đầu tiên của mình là mình sợ là bạn ấy đang có những cái mối lo riêng của bạn. Và khi mà mình xuất hiện ấy, thì mình sẽ làm đảo lộn cuộc sống của bạn ấy. Lo lắng thứ hai là đúng rồi, lo lắng thứ hai đó chính là mình nghĩ là bạn ấy không còn một tí cảm xúc nào với mình nữa, và bạn ấy sẽ, kiểu như là, rất là, kiểu, hận mình, ghét mình ấy. Nên là cái phản ứng của bạn ấy, ờ, khi mà nhận thấy nhận ra mình đang muốn hàn gắn lại mối quan hệ, ừm, bằng cách này hay cách khác, bằng một cương vị khác có thể là bạn bè chẳng hạn. Nhưng mà bởi vì mình đã từng đối xử với người ta như vậy mà, thì mình sợ là cái phản ứng của người ta cũng không được tốt lắm. Thì thôi thà không gặp còn hơn để đỡ mất lòng nhau, đau lòng nhau, còn hơn là gặp để rồi mình còn phải chắc chắn hơn về cái chuyện đấy. Đấy, mình nghĩ là hai cái đấy là hai cái nỗi sợ lớn nhất của mình hiện tại.
Ừm. Xáo trộn thêm. Ờ, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu cảm giác này, tất nhiên là hổng dễ chịu chút nào hết, nhưng mà nghe bạn chia sẻ đó nha, thì mình thấy là bạn cũng là người rất là có trách nhiệm trong cuộc sống và cũng như trong tình yêu nè, và kể cả là những cái mối quan hệ bạn bè nữa. Thì, à, bạn nghĩ sao về cái việc là bây giờ bạn chủ động ha? Bạn có thể là nhắn tin nè, ờ, có thể là hai bạn hiện tại là có những cái khoảng cách địa lý chẳng hạn, thì bạn nhắn tin, bạn xin một cái buổi, ơ, gặp video call chẳng hạn. Thì khi mà có cái việc mà mặt đối mặt vậy tuy nhiên là nó trực tuyến thôi, nhưng mà một phần nào đó cũng sẽ thể hiện cái việc là, à, đang có đối phương hiện diện trước mặt, thì nghĩ sao về cái việc mà sẽ bạn chia sẻ một chút về những cái chuyện đã qua và cũng như làm rõ cái việc là bây giờ bạn có cái nguyện vọng, cái mong muốn là tiếp tục là hai người làm bạn, duy trì cái tình bạn đẹp này thôi và không có bất kỳ một cái sự lưu luyến hay là nuối tiếc về cái mối tình đã trải qua đó. Đó, thì hổng biết là bạn nghĩ là về cái việc, à, mở lời về một cái buổi trò chuyện video call á, thì nó như thế nào ha?
Ừm. À, có nghĩa là thứ nhất là mình phải chủ động làm cái chuyện đấy, thứ hai nữa là phải là bởi vì bọn mình đang ở xa nên là phải là video call để mình có thể là nhìn thấy mặt của nhau này, thứ hai nữa là nghe được giọng nói của nhau, cũng là giọng điệu của nhau lúc nói, đúng không? Bởi vì đôi khi nhắn tin thì sẽ không hiểu truyền đạt được hết tất cả ý nghĩa của mình đang gửi đến. Thứ ba nữa là mình phải xác định rõ cái ranh giới rõ ràng, để cho bạn ấy biết là, à, mình không phải quay lại để mà níu kéo một cái mối quan hệ yêu đương gì hết, mà chỉ là thực sự một thiện chí muốn làm bạn, đúng không? Mình nghĩ đó là một cách tiếp cận nó cũng rất là thẳng thắn và cũng khá là hay đấy chứ, thực sự là mình nhưng mà hiện tại mình đánh giá nha, là mình hơi hèn ờ, mình còn đang hơi hèn nên là mình chưa dám bắt đầu cái chuyện đấy, thì làm sao để vượt qua cái cái sự hèn đấy, làm sao để vượt qua những cái nỗi lo, nỗi sợ của bản thân trước khi để mình bắt đầu làm những cái bước trước kia ấy?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ờ, ờ. Đúng rồi. Ừm, ừm. <laughs> Sao nè? Ừm. Ừm, ừm, thật ra thì cái này cũng là cái điều dễ hiểu, đúng hông? Cho nên là đôi lúc á, bạn cũng nên dành cái thời gian bạn kiểm tra lại cái cảm xúc của bản thân bạn nè, và cũng như là nhìn nhận lại cả một cái sự việc đã xảy ra. Thì bạn hãy, ơm, nói với chính bản thân bạn là có những cái chỗ nào bạn làm chưa tốt, và có những chỗ nào bạn đã làm tốt rồi. Và sau đó nha, bạn ngồi xuống, bạn cố gắng là bạn suy niệm lại những cái điều mà bạn làm chưa tốt á, thì có cái điều gì đó đã làm tổn thương cái người bạn nữ này không nè, và cũng như là có những cái điều gì đó bạn nghĩ nha, là trong tương lai á, bạn có thể cải thiện tốt hơn cho những cái mối quan hệ sau cũng được, thì dù gì nó cũng là những cái bồng bột của tuổi trẻ, đúng hông? Thì trong những cái này nó vừa mang kỷ niệm nè, cũng mang những cái bài học cho bạn. Đó, thì khi mà bạn nhìn nhận lại một cái quá trình trải qua như vậy và nếu có thể nha, bạn cũng có thể hỏi người bạn thân của bạn nè, xem là người bạn thân của bạn nghĩ gì về cái chuyện đã qua, thì có thêm một cái góc nhìn, đúng hông? Nó khách quan hơn nè, đó, thì khi mà bạn xem lại hết mọi thứ thì bạn cũng biết là, à, có những cái điều bạn làm chưa tốt mà bạn đã làm tổn thương cái người yêu cũ này nè, thì trong cái việc mà bạn chủ động xin một cái cuộc gặp video call đó bạn, thì bạn cũng có thể là giải thích ngắn gọn thông qua tin nhắn về những cái điều bạn rất là làm tiếc về cái việc mà bạn làm buồn bạn đó, đó, và bạn cũng hy vọng là bạn muốn xin ỗi cái người bạn đó về những cái chuyện này nè, nhưng mà nếu mà tốt hơn á nha, thì bạn hy vọng bạn có thể nói mà hành lời đối với cái người đó. Đó, thì hổng biết là bạn nghĩ là cái cách tiếp cận như thế này nè, nó ổn hông?
Có nghĩa là mình hãy cho mình thời gian để mình, gọi là, nhìn nhận lại tất cả những gì mình làm sai, cũng như là nói chuyện thật sự với bản thân là, ừm, mình làm sai những cái điều đấy thì mình có xứng đáng nhận được sự tha thứ hay không. Và nếu mà lỡ mình có bắt đầu, gọi là, à, tìm cách để tìm kiếm cách để có thể hàn gắn lại mối quan hệ với bạn đấy á, thì lỡ mà có nhận được những cái sự phản ứng nó không được tốt lắm, thì mình cũng không quá thất vọng. Tại vì là đó cũng là cái cách để mình biết là tại sao mình lại nhận được cái điều đấy và mình sai ở đâu để mình, gọi là, bù đắp cho những cái người đi đằng sau, đúng không? Thực sự thì cũng nhờ cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên của bạn ngày hôm nay. Nó đã cho mình một cái động lực để mình có thể mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu, ờ, đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cảm xúc của bản thân mình trước, thứ hai là mình sẽ xem là mình có sẵn sàng để mình làm những cái điều đấy hay chưa, và thứ ba nữa là mình nghĩ là mình sẽ thử từng cái bước nhỏ. Có thể là từ đầu thì mình sẽ làm những cái bước như là, ờ, nhắn tin hay là, ờ, rep story những cái ảnh mà bạn ấy đăng chẳng hạn. Thì cũng là một cái vài bước để mà, gọi là, khơi lại cái cái sự thoải mái để nói chuyện. Rồi khi nào mình cảm thấy sẵn sàng ấy, mình sẽ thực sự là, ờ, gọi video call cho bạn đấy và nói ra những cái cảm xúc mà mình đang nghĩ. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, bạn hãy cố gắng. Ừm. Ừm. Ừm, phải. Ừm. Ừm. Ừm, mình tin là bạn sẽ làm được việc này nè, chúc bạn thật là nhiều thành công nha!